أنا كنت عاوزة أتكلم معاكِ في مشكلة حاسة إن هي بقت يعني مرهِقة أوي بالنسبة لي الفترة دي، يعني آآ حاسة إن هي بقِت تاعباني جدًا نفسيًا وكمان ماديًا، ما بقيتش باعرف أفرَّق ما بين ال آآ يعني بين الحاجة والرغبة يعني آآ، أ يعني مش بس باتكلم حتى عن ال الشرا، لكن هو الشرا أكتر حاجة آآ، بيبين الموضوع ده يع بيبين المشكلة جدًا يعني. آآ أوقات مثلًا باحس إن أنا داخلة أشتري حاجة يعني أنا لازم أشتريها، محتاجاها يعني، ومقتنعة جدًا إن هي ضرورية ولازم أجيبها، بس بعد ما بارجع أحس إن هو بعد ما جِبتها يعني، أحس إن هو إيه ده يعني كان إيه لازمتها، هو أنا فعلًا كنت محتاجاها والًا شُفتها وخلاص وعجبتني؟ فقُلت بصراحة أتكلم معاكِ يعني لو في حاجة آآ، تساعديني بيها أو نصيحة تقوليها لي إزاي أتخطى أو أحل الموضوع ده لأن هو بالنسبة لي بقى مشكلة جدًا دلوقتي.
تمام. آه، آه، آه فهمتِك. معاكِ طبعًا، وإن شاء الله نحاول ن نشوف السبب، أو إيه هو اللي بيخلّيكِ ت ت يعني تنجذبي للحاجات اللي هي آآ ف ليكِ رغبة فيها وتكتشفي بعد كده إن هي مش مش هي اللي مطلوبة أو مش هي اللي عايزاها بالضبط. آآ بس أنتِ بتقولي إن تحديدًا الشرا هو الأكتر آآ، يعني تميُزًا في الموضوع ده يعني. هل عمومًا أن امم، هل عمومًا أنتِ عندِك الحاجة دي في حاجات تانية؟ اللي أنتِ بت بتلاقي نفسِك عندِك رغبة في حاجة وبعد ما تجيبيها أو بعد ما تعمليها بتكتشفي إنِك لأ مش محتاجاها أو م ما كانتش ضرورية؟
بالضبط. بيبرزها ممكن شوي يعني بُصّي، ممكن أوقات آه ده ده بيحصل، يعني مثلًا في مرّة كنت حاسة إن أنا محتاجة أرتاح يعني مُرهقة ودماغي تقيلة و وحاسة إن خلاص لأ أنا محتاجة أنام، آآ يعني قُلت مثلًا ألغي كذا، أعمل كذا، عشان أدّي نفسي مساحة كده إن أنا أنام وأرتاح، لقيت نفسي يعني باجيب ح باعمل حاجات مختلفة خالص عن اللي أنا آآ ب ب محتاجاها، أو اللي أنا شايفة مقتنعة إن أنا محتاجاها. بس زي ما باقول لِك هو موضوع الشرا يمكن أكتر حاجة بي بيبر بي بيبرز أو بيبين الموضوع ده بسبب إن هو إحنا باشتري الحاجة وبعدها بيومين باحس إن هو إيه ده؟! يعني ما أنا مثلًا عندي زيها، ما هي مثلًا ما ما ما زودت ليش حاجة عن اللي عندي، ما هي اللي عندي كانت هتأدي الغرض.
آه، فاهماكِ. آه. آه.
مع إني قبل ما أشتريها لأ، أنا مقتنعة جدًا إن هي دي أنا محتاجاها جدًا.
فاهماكِ. ما ف فاهماكِ جدًا وبتحصل كتير جدًا على فكرة لينا كُلّنا إن إحنا ما بناخُدش بالنا إن الحاجة دي عندنا أو عندنا بديلها، أو إن أهمّيتها يعني في أهَم منها ممكن كُنّا نشتريه، كل ده بيحصل طبيعي جدًا ما تقلقيش. بس حابّة أعرف أنتِ من الناس اللي ال بتشتري ب باندفاعية؟ يعني ما بتفكِّريش وأنتِ ماسكة مثلًا الitem ده أو السلعة دي آآ، للحظة كده: يا ترى دي م أنا هاحتاجها في إيه، هل ممكن أستنّى شوية؟ آآ والّا خلاص عجبتِك بتحُطّيها في الباسكت وتجيبيها وخلاص؟
آآ يعني بصراحة هو في حاجات بتخلّيني إن أنا أكون مش قادرة أسيطر على نَفْسي وأنا باشتري الحاجة، حتّى لو أنا مش محتاجاها أوي أو إن هي مش هتفيدني أوي يعني. آآ مثلًا عارفة لمّا نشوف كلمة مثلًا خَصْم أو لفترة محدودة- الحاجات اللي هي بتشدّنا- أو آخِر قطعة مثلًا موجودة؟ لأ، ده ده دي حاجة بتخلّيني لأ، خلاص أنا لازم أشتريها حالًا، يعني لو ما اشتريتهاش دلوقتي ده أنا كده خسرانة جدًا. فرغم إن
آه، بالضبط. فاهماكِ جدًا والله، كُلّنا هذا الرجُل، يعني كل الناس فعلًا آآ ب بتتأثّر بالموضوع ده ويمكن الناس بتنزل مخصوص في الأوقات اللي فيها خصومات أو عروض عشان تشتري، آآ فده شيء طبيعي جدًا، بس موضوع تشتري إيه دي، القضيّة. هل حاولتِ تقاومي الموضوع ده بشكل أو بآخَر إن أنتِ آآ، تفكّري أو تحدِّدي بالضبط الحاجة دي عايزاها بأي شكل وبنسبة قد إيه قبل ما تشتريها، عشان بعد كده ما ما تتساءليش الأسئلة اللي أنت قُلتِ لي عليها اللي هو: أنا مش محتاجاها أنا عندي زيّها؟
يعني جرّبت كام حاجة كده بس ما أعرفش هم في حاجات يمكن جابت نتيجة عكسية، يعني مثلًا جرّبت إن أنا أحرِم نَفْسي تمامًا، اللي هو أنا عاقبت نَفْسي إن هو أنا لا هاشتري اللي أنا محتاجاه ولا اللي أنا نِفْسي فيه، يعني آآ أنا مش هاشتري أي حاجة أبدًا. يعني بس بعدها طبعًا بقى عندي كده حِرمان وانفجرت، بقيت باشتري أكتر من الأول، يعني اللي هو بقى بقيت باشتري كل حاجة وأي حاجة بسبب الحِرمان اللي أنا حسِّست نَفْسي بيه. فيمكن دي حاجة حاسّة إن هي جابت نتيجة عكسية يعني. فللأسف دلوقتي عارفة بقى إحساس اللي هو اتغلِّب عليّا إن هو متلخبطة، يعني مش فاهمة نَفْسي، مش واثقة وحتّى في قراراتي ودي حاجة بالن يعني مخلّياني مرهقة جدًا يعني نَفْسيًا، اللي هو أنا ما عنديش ثقة في نَفْسي إن أنا عارفة أختار، كل حاجة أفضل أراجع مليون مرّة يعني، وطبعًا إحساس بالذنب طول الوقت إنّي صرفت في كذا، إنّي ما عرفتش أتحكِّم في نَفْسي، إنّي ضعيفة قُدّام الحاجة اللي أنا رغبتي مثلًا فيها. فم دي حاجة مضايقاني من
آه. ام آه، عندِك حق. فاهماكِ. إمم، إمم. إمم. آه، ت ف آآ، ده لأ، ما تقلقيش عمومًا يعني، ده أحاسيس طبيعية جدًا، وفي ناس يمكن بيبقى عندهم طبيعة إن هُم، آآ، ما بيعرفوش يختاروا اختيارات حاسمة، فده أمر طبيعي ممكن يحصل مع أي حد. بس تفتكري لو يعني في مثلًا إستراتيجية اسمها، آآ، 24 ساعة أو 28 ساعة، بمعنى إن أنتِ لو قررتِ تشتري حاجة، أو جه في بالِك حاجة، أو شفتِ حتى حاجة، آآ، عجبتِك في سوبر ماركت، ما تشتريهاش في اللحظة دي، إدي نفسِك إن آآ أو تأجيل للقرار ده لمدة يا إما 24 ساعة، يا إما 48 ساعة، آآ، قبل ما تشتريها، وبيقولوا إن أنتِ لمّا بتعملي الموضوع ده، بيقلل ندمِك، بيحسن قراراتِك، يعني إن أنتِ خلاص، قدامِك فرصة، لو نسيتِ أصلًا ال السلعة دي، فأنتِ مش محتاجاها، لو هي حاجة إستراتيجية أو مهمة، هتلاقي نفسِك ب ب يعني بالفطرة كده، أو ب بدون ما تفكري، رُحتِ اشتريتيها، لأنكِ خلاص already فكرتِ لمدة لمدة طويلة، فخلاص ق القرار يعني صائب، زي ما بيقولوا.
باروح بُصّي أنا عاوزة أقول لِك إن أنا ده من ضمن الحاجات اللي أنا جربتها، بس للأسف برضه، عارفة، آآ، الإحساس بال إن أنا عاوزة الحاجة، كان هو اللي غالب أي إحساس تاني، إحساس العقل أو التفكير. آآ، عارفة، بافضل مستنية، مستنية، مستنية، ال24 ساعة يعدّوا، علشان أبقى رَضيت نفسي، أو قُلت لنفسي، أنا خلاص أهو عملت اللي عليّا، واستنيت ال24 ساعة، وفكرت كويس، وأنا أخدت قراري، يبقى ده أكيد القرار الصح. بافضل قاعدة مستنية إن أنا بسرعة ال24 ساعة يخلصوا، وأجري بسرعة أشتري الحاجة. فبرضه ما ما حاسة إن هو ما جابش برضه معايا نتيجة، لأن أنا التفكير في المنتج نفسه بيجنني، اللي هو أفضل أفكر فيه طول الوقت، و وابروز ال ال أهميته، والحاجات اللي أنا هاستخدمها بيه، وإن هو إزاي هيفرق معايا.
بالضبط. فاهماكِ، فاهماكِ، فاهمة. فاهماكِ. لأ، م وارد جدًا إن الواحد يعمل تجارب يعني ما ما تصلحش معاه، ده ج ده ممكن يحصل فعلًا. آآ بس المسألة بتبقى أحيانًا يعني مسألة التكرارية، إن أنتِ تعملي ده أكتر من مرّة وتحاولي فيه، وت وت يعني فعلًا تر تفكري، أنتِ واضح إن أنتِ آآ زي ما أنتِ قُلتِ طول ال24 ساعة آآ، عايزاهم يخلصوا. يعني ما استغلّيتيش ال24 ساعة دي في تقييم مدى احتياجِك للمنتج، يعني ما قدرتيش ت ت أ تعملي إستراتيجية كويسة لل24 ساعة توصلي فيها لقرار آآ، إذا كنتِ محتاجة فعلًا ده أو لأ. طب ممكن حاجة تانية ممكن تعمليها وهي إنِك تعملي ليستة ما تخرجيش عنها وتبقي حريصة إن هي محددة و وأهدافِك فيها آآ، محسومة خلاص، ما ما تخرجيش أيًا ما كانت الم المغريات يعني إن أنتِ ت تمشي عليها، هل جربتِ ده؟
امم. امم. آآ، بصراحة موضوع الليستة ده يعني آآ جرّبته بس عارفة لمّا أ يعني جرّبته يمكن لمُدّة قصيرة أو أو حاجة بسيطة كده، خلتّني لمّا باشوف مثلًا آآ موضوع العروض مع إنّي كنت مقرّرة إن أنا ما ما أخرُجش برّه ال ال ال ال الليستة دي، بس أول ما باشوف بقى عروض و وخصومات وحاجات، للأسف يعني برضه ما باعرفش أسيطر على نَفْسي إن أنا أخرُج برّه ال الإطار ده. آآ، زي ما كنت باقول لِك اللي هو أنا هاحس بخسارة فظيعة إن أنا مثلًا ما اشتريتش ده، ف فلأ مش وقته، يبقى الليستة دي هابقى أعملها بعدين يبقى أجرّبها وقت تاني. آآ، فللأسف يمكن أنا عملتها مرّة واحدة بس و وما جرّبتهاش تاني، وللأسف برضه المرّة دي كان في يمكن كان في وقت في عروض كتيرة جدًا موجودة وأغرتني جدًا يعني.
فهمتكِ. فاهماكِ. طَب هل فكّرتِ مثلًا إن أنتِ تعملي آآ، يعني تغيير للعادات الشراء يعني؟ مثلًا لو أنتِ آآ من النوع اللي بتشتري الحاجات من مكان معيّن، آآ، المكان ده بيعمل آآ offers وكده، ت تشتري من مَحَل عادي سوبر ماركت عادي جدًا، فبالتالي ما فيش عندهم آآ، شكل المُغريات في تق تقديم السِلَع.
يعني لأ، بصراحة ما جرّبتش الموضوع ده، يعني تفتكرِي ده ممكن يفرق معايا شوية إن هو ي يعني
آه، ل لإن هو ساعتها بيبقى بيّاع بس، عنده بضاعة "عندك كذا؟" "آه، عندي، اتفضّلي." ما فيش أي عروض، ما فيش أي محاولة إغراء أخرى يعني.
أ بصراحة لأ، ما فكّرتش في ده، فهو أنتِ عندِك حق، يعني ده ممكن يفرق معايا إن هو ما يخلّينيش فعلًا أشوف موضوع ال العروض والخصومات لإن الsuper markets الصغيّرة، مش بيكون فيها العروض دي زي الهايبر الكبيرة يعني. آآ فده ممكن فعلًا يفرق إن هو ي يخلّيني أشوف منتجات حتّى بسيطة أو أبقى عاملة الlist ما أخرُجش برّاها وما أشوفش أي حاجة تانية تغريني، فخلّيني كده أجرّب الموض إن أنا أعمل كده و وأكيد هارجع أقول لِك كده إيه الأخبار عملت إيه وفرقِت معايا إزاي يعني. بس أنا عاوزة أقول لِك إن شاء الله، يعني عاوزة أقول لِك بس مجرّد الكلام معاكِ فرق معايا جدًا و وحسِّسني إن أنا هديت كده اتّجاه نَفْسي وإن أنا مش لوحدي يعني لأ، ناس كتير بتمُر بالمشكلة دي، بالضبط يعني، فَحابّة أشكرِك جدًا على وقتِك وعلى كلامِك يعني معايا ونصايحِك دي.
بالضبط. وإن شاء الله تفرق. لأ، ناس كتير جدًا. بالتأكيد. العفو، على إيه؟